B bah, alors, justement, moi, j'ai une vraie question par rapport à ça, par rapport à toi, ton équilibre preso personnel, alors que tu préfères, heu, je pense une majorité de de télétravail d'après ce que j'entends et par rapport à en présentiel où où c'est vraiment, voilà, sur des sujets importants et peut-être un petit peu de socialisation avec, heu, avec le reste de l'entreprise donc donc toi, ta ta semaine idéale, ça serait sur 5 jours de travail ouvré. Ça serait combien de jours de télétravail et de jours de présentiel? Pour toi, pour pour ton équilibre personnel idéal et ent pour toi et l'entreprise, voilà.
Ben oui, ben, pour moi, heu, l'idéal, c'est comme c'est comme ça se passe en ce moment, hein, il y a 2 jours, heu heu, quelquefois seulement 1, mais il y a normalement 2 jours par semaine en présentiel et puis les jours restants, heu, je peux faire le travail, heu normalement, je le fais à partir de chez moi mais je peux le faire, heu, bon, personne ne sait très bien où je suis, en fait, heu, je peux le faire de n'importe où et donc et en ce moment, il y a 2 jours sur place et quelquefois c'est qu' 1 jour, heu, mais heu, mais ça, heu, je veux que ce soit comme ça, enfin, j'accepterai jamais de travailler 5 jours, heu, à distance.
D'accord. D'accord. D'accord, voilà, il te faut quand même un petit un minimum d'équilibre p p pour pour toi, ça serait l'idéal, voilà, d'avoir et puis en fonction des saisonnalités, des périodes, voilà.
Parce que moi, pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est très important l'échange, heu heu heu heu, pouvoir, hem, argumenter, heu, en réunion.
Mmh. Mais on argumente pas par Vimeo?
Bah, c'est une autre façon de faire. Non, non, non, non!
On a Ah voilà, parce que c'est ça, il faut attendre ton tour, c'est moins dans l'impact, c'est ça tu veux dire, en fait, c'est ça?
Non, il y a rien à voir, quand tu es dans une réunion et il y a 15 personnes qui, heu, sont dans le silence parce que c'est à ton tour de parler, heu, et que tu dois exposer tes idées, tu tu fais des gestes, tu il y a des regards. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer et c'est quelque chose que j'arrive pas à
Ouais. Je comprends, je comprends, ouais, ouais. Oui, le non verbal, ouais, bien sûr, bien sûr, je peux comprendre.
Voilà, donc heu, ouais.
Et sentir cette tension ou non ou des fois, détendu, tout ça, c'est vrai que par rapport à à, heu, je pense que, mmh, beaucoup de gens peuvent le ressentir. C'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance surtout qu'on est pas surtout dans des mêmes cadres, heu, même temps et cetera, la même entourage et la même sérénité de se préparer mentalement, oui.
Ah, bah, bien sûr et heu Ouais. Après, c'est vrai que bon, ça va être au cas par cas mais heu, mais je dirais que, oui, les réunions présentielles sont importantes.